A! Ne kadar güzel. Mesela şimdi merak ettim, eee, ne yemeklerini iyi yapar? Yani, mesela şimdi, eee, çok yoğun bir iş geçir iş günündesin. Böyle, ne bileyim, moralin bozuk, işle alakalı sıkıntı var vs. Eşin seni aradı, ne dese mesela, eee, şeyler ya, akşama sana şunu yaptım ya da akşama şu yemeği hazırladım, o, şu: Hangi yemek olsa bütün moralin düzelir mesela?
Hı hı. Hı hı. Eee, pa pasta yani, İtalyanların dediği işte bizim makarna, eee, yemeğini deniz mahsullü yapması, ııı, ve bunu soslu yapması. Yani, şöyle düşün, gözünün önüne bir iyi bir İtalyan restoranı getir. Oradaki o pasta yani, daha doğrusu makarna yemeği, eee, nasıl iyiyse o derece iyi yapabiliyor. Çünkü, baharatını işte kıvamını al dente diyorlar onlar İtalyanlar, eee, Türkçesini bilmiyorum ama bizde de herhâlde, yani, bir tık böyle e iii, o yapış, yapış olmayan makarna gibi böyle sert, eee
<chuckles> He he, hı hı. O! Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. O derece. O! O! Evet. Hı hı. Ha, biraz sert, biraz değil mi? Evet, evet aynen. Evet, sert biraz. Hı hı.
Evet, eee, o kı o kıvamda bir, iii, makarna pişiriyor, sosunu çok iyi a hazırlıyor. Bir de, eee, deniz mahsulü de ekliyor. Zaten o deniz mahsulü de çok güzel bir, eee, tat veriyor ona. Eee, o o mesela benim favori yemeğimdir. Kendimi böyle, eee, durgun hissettiğim zamanlarda, işte <chuckles> enerji la lazım olduğu zamanlarda direkt onu i istiyorum ve çok iyi yapar.
Hı hı. A, ne kadar ilginç! I hı. <chuckles> Sen direkt <chuckles> Anladım. Peki, mesela şimdi iş bölümünden, eee, konuşuyoruz ya, atıyorum şimdi, eee, mesela bu da belki bir yerde, hani, eee, paylaşmakla alakalı bir şey olduğundan dolayı dolayı soracağım. Şimdi o mesela aradı işte, sana, hani, ya da işte, eee, bu akşam, ııı, pasta yapıyorum dedi, eee, şey, makarna yapıyorum dedi. Sen, mesela şey hisseder misin: Ya, ben de işte eve giderken durayım da böyle onun sevdiği bir tatlıyı alayım ya da işte bera beraber işte yiyebileceğimiz, yanında, atıyorum, bir şey alayım falan gibi, eee, düşünüyor musun, var mı mesela böyle bir şeylerin, sırf o yaptı diye ama, yani?
Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Sadece 2 kişi yaşıyoruz, ııı, şimdilik. Hı hı. O yüzden, hani
A, okay, tamam güzel, hı hı, yani, şey o, ha ha, hı hı, devam et, devam et.
da da daha da kolay oluyor tabii, hani, iii, evin çok dağılmaması. Özellikle, işte, çocuk olduğunda, özellikle ev biraz daha dağılır doğal olarak <chuckles> veya evcil hayvan. Yani, ı hı hı, evet.
Tabii. <chuckles> Evet, evet, aynen öyle ya. Hı hı. Peki, eee, şeye inanıyor musun? Yani, mesela, eee, arkadaşına, hayat arkadaşına, mesela eşit yapıyoruz diyor musun gönül rahatlığıyla? Yani, m mesela ne düşünüyorsun? Hani, ben, hani şunu da yapabilirim, aslında yapmıyorum ya da, işte, o şunu da yapabilir, yapmıyor diye, böyle, bir hiç düşüncelerin var mı?
Ya, işin doğrusu, eee, kendim yemek yapma konusunda onun kadar iyi bulmuyorum. Aslında deniyorum ama, yani, olmuyor. Gerçekten bu biraz şeyle alakalı yani ya o çok iyi ya ben, hani, kötüyüm. Biraz öyle bakıyorum olaya.
Hı hı. A! Anladım. <chuckles> Ya, erkekler genelde zaten, hani, eee, bu üniversite dönemlerinde, eee, menemen, <chuckles> ondan sonra makarna, patates şeyi olduğundan dolayı pek yapa şey yapamadık, yani, çok iyi anlayabiliyorum seni. Ama peki o zaman mesela şimdi e eşin mesela, ııı, ev işlerinde iyi dedin, ya pardon, yemek işlerinde iyi dedin ama mesela sen de işte atıyorum, aaa, evde bir şey bozulduğunda mesela onu falan tamir etme kısmındasındır diye düşünüyorum, doğru mu?
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. A, tabii benim, eee, özellikle, eee, tornavidayla, işte, dolap asmayla, dolap kurmayla falan aram çok iyidir. Gerçekten bu küçüklükten gelen bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yani, hatta şöyle söyleyeyim sana, yı şu an yaşadığımız evde, eee, mutfağı ben yaptım. O derece iyiyim yani, hani, güveniyorum kendime.
<chuckles> Çok iyi, çok güzel. Hı hı. Evet, evet. I hı. Anladım, anladım. Peki, eee, mesela şimdi bir e evde mesela yapılacak işler var. Atıyorum, bir lamba değiştirilecek, bulaşık yıkanacak, yemek yapılacak, işte, ne bileyim alışverişe gidilecek. Böyle bir iş bölümünüz var mı? Yoksa, hani, kim denk gelirse, eee, o mu yapıyor? Gerçi söyledin mesela, hani eşim biraz geç geliyor, yemeği ben yapıyorum dedin ama, hani, böyle bir iş bölümü yaptınız mı aranızda yoksa spontane mi gelişiyor bu daha çok?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Ya, bence yok. Neden yok? Hemen söyleyeyim. İii, şu sebepten dolayı, özellikle herkes bir tık daha fazla yaparsa, eee, yani, o yapıyor diye ben yapmamalıyım. Yani, ben yapıyorsam zaten, hani, ııı, o da zaten yapıyordur. İçinden geldiği içindir. Yani, hani, emm, tabii, yani, bir tık böyle fazladan yapmak, hani, eee, sonuçta beraber yaşadığımız için aynı evde, eee, bizim iyiliğimize olan bir şey diye bakıyorum ama tabii
Hı hı. Evet. İçinden geldiği için, yani, hı hı, aynen. beraber yaşıyorsunuz sonuçta. Hı hı. Hı hı. Muhakkak, evet evet, sorumluluk bilinciniz var yani.
Tabii, yani, iii, şimdi, iii, onun da dönemleri oluyor. Belki benim de ara sıra oluyordur ama bence onun bir tık daha fazla oluyor. Böyle, insanların, ııı, duygusal dönemleri olabilir. Daha böyle, bir, iii, yavaş veya işte daha fiziksel olarak, ııı, daha az iş yapma isteği. O dönemlerde biraz daha, hani, iii, bir tık daha ben yapmaya çalışıyorum, hı hı, diyebilirim.
Hı hı. I hı. Tabii muhakkak. Evet. I hı. Iı hı. Peki, mesela özellikle de ilişkinizin ilk başlarından beri bu böyle miydi yoksa, hani, bunu zamanla mı bu seviyeye getirdiniz? Çünkü anladığım kadarıyla, hani, şu anda gayet güzel bir iş bölümü var ve bu iş bölümü de kendiliğinden, ııı, oluşan bir şey gibi anlıyorum anlattıklarından. Peki bu her zaman aranızda var mıydı? Yani, sonuçta belki sevgi olduğundan dolayı, eee, bunlar belki kendiliğinden gelmiş olabilir ama hiç mesela bunları oturup konuştunuz mu aranızda? Özellikle mesela ilişkiniz ilk başladığından beri böyle miydi bu, uuu, iş bölümü evde?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, özellikle ilk, ilk ilişkimiz başladığında o bana şöyle bir şey söylemişti, çok net hatırlıyorum. Emm, "Sen diğer erkekler gibi değilsin." Yani, onu s şöyle söyledi. İii, hani, ımm, b bir tık daha bir şeyler yapmaya çalıştığım için her zaman, ııı, yani, tabii yani be bence biraz o ailenin nasıl yetiştirdiğiyle alakalı. Yani, gerçekten annem üzerimde çok dururdu. İşte, şunu yap, bunu yap, bunu yapmalısın, bak büyüyeceksin, işte, böyle olacaksın. O biraz aileden kay kaynaklanan bir eğitim gibi düşünüyorum. Eee, o yüzden, eee, o beni, yani, iyi gördü o konularda. Tabii ki geliştirmem gereken şeyler var, eee, hâlâ, eee, ama, ııı, genel olarak memnun benden. Ben öyle görüyorum. <chuckles>
Hıı. Hıı. Ya. Anladım. Hı hı. Daha sorumlu bu filan, böyle gibi, değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Ne kadar güzel. Hı hı. Evet. Anladım, ne kadar güzel. Muhakkak. Hı hı. Ha, anladım peki sen memnun musun ondan? <chuckles>
Tabii, tabii. Gerçekten özellikle çok güzel yemek yapar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Eee, hatta mi şey diyorum buna, yani, bazen. "Ya minnettarım sana." diyorum. Hani, ben, eee, bir şefle beraber yaşıyorum. O derece çok iyi yani, böyle. Tabii, tabii. İii, kendini de geliştiriyor aynı zamanda. İşte, dünya mutfağından şeyler deniyor.
O! Ne kadar güzel. <chuckles> O kadar güzel, o. Anladım.